Oke, mantap deh, iya sih kalau namanya coklat ya pastilah ya, kalau suka ya memang bisa membuat, apa namanya ya, suasana hati baik lah gitu apalagi kita heeh, misalnya kelelahan itu aduh pulang kerja gitu, ya udah kita makan coklat dulu gitu kan, itu udah sambil mungkin scroll HP atau nonton TV, itu aduh itu sangat membantu sekali meningkatkan mood kita, seperti itu, betul.
Mhm. Oh iya? <chuckles> Iya. Mhm. Iya. Hmm. Iya. Iya. Bener banget, Mas, malah ya, Mas, ya, aku tuh ada cerita lucu gitu loh, Mas, kan, eee, aku itu kan sekarang tinggal di tempat baru ya. Nah jadi heeh, jadi tetangga aku nih pada nggak paham dengan akunya tuh s seperti apa gitu ya karena orang baru gitu ya, Mas, ya. Nah, kebetulan di sini ada kedai itu, eee, bukan kedai sih wak kayak warung gitu loh, Mas, warung rumahan yang ada 2 orang 2 rumah itu sekali langsung buka warung gitu kan, Mas. Nah, itu aku selalu beli beli ini nih, beli cokelat di sana gitu loh, biasanya aku belinya di samping rumah, kalau enggak besoknya aku di depan, gitu loh ya. Jadi aku selalu tuh gonti-ganti gitu kan, Mas, nah jadi heeh, jadi aku ini, apa namanya, karena selalu beli coklat kan, eee, jadi orang yang tukang jualnya itu bilang kayak gini, "Oh iya," eee, "kakak di depan kayaknya suka beli coklat nih, ya udah kami stok coklat tuh banyak-banyak di sini," katanya gitu, <laughs> heeh, jad iya.
Oh, gitu? Oh, iya? Oh. Heeh. Oke. Mmm, gitu, iya iya. Oh, iya iya iya. Mmm, gitu. Waduh, enak juga deh, mhm. Gimana tuh gimana tuh? Iya. Mhm. Iya iya iya iya iya, pan pantesan gitu ya, waduh jadi ini dong, eee, apa, sumber pemasukan orang ya gitu, ya ya ya ya ya.
Mhm. <chuckles> Iya, jadi karena, apa ya, karena aku tuh suka coklat gitu ya, jadi kalau, eee, apa namanya, lagi suntuk atau lagi apa tuh aku selalu beli coklat di sana gitu, paling sepuluh ribu gitu ya, Rp20.000 itu udah banyak ya, <laughs> makan sendiri gitu loh.
Mhm. Mmm, enak juga sih. Oke, waduh mantap tuh. Iya banyaklah, kalau apalagi di waringan warungan itu kan lumayan tuh cocoklah.
Mhm, lumayan kan, iya. Nah jadi, eee, karena, apa ya, keseringan beli jadi, eee, ada 1 itu, 1 ibu-ibu yang bilang, eee, "Nggak usah makan coklat, eee, sering-sering," katanya gitu, "nanti badan kamu gemuk," katanya gitu kan. <laughs> heeh, tapi badan aku tuh nggak pernah gemuk-gemuk, nggak pernah, apa ya, nggak pernah besar berem barabada berat badan aku tuh cuma segitu-segitu aja, Mas, jadi, apa ya, terlalu heeh, jadi apa sih, nggak nggak ada, apa ya, nggak ada ngaruhnya gitu loh, cuma banyak yang khawatir ya, <chuckles> mhm.
Mhm. Ah, <laughs> iya iya iya iya iya. Mmm. Iya, enak dong, waduh. Betul banget. Mhm, karena kan ini ya, apa namanya, kadang kan orang metabolisme tubuhnya kan beda-beda gitu ya, e untung Kakak enak tuh, mungkin metabolismenya bagus gitu ya walau jadi walaupun banyak makannya tetap tercerna dengan baik, akhirnya terbuang, gak jadi lemak, seperti itu, iya iya iya.
Bener. Mhm. Iya. Mhm, bener banget, iya. Kalau Mas gimana tuh Mas, eee, kalau lagi makan makanan manis, itu tuh kapan tuh, Mas? Dan, eee, biasanya tuh bikin mood lebih bagus tuh seperti apa tuh kondisinya, Mas?
Iya. Iya.

Mmm, aku belum perah, belum kebayang yang mana ya barangnya ya? Aku kayaknya mungkin pernah lihat, cuman ap namanya apa ya? Lupa juga gitu ya. Mmm, ada juga yang apa tuh namanya, yang pakai kertas, warna-warni itu apa juga, itu kan rasanya juga manis juga itu, gitu, heeh, jadi juga enak sekali itu kalau untuk sebagai makanan tradisional, ap ataupun dibawa apa, sebagai oleh-oleh itu. Waduh pasti ,eee, cepat habisnya itu, kayak gitu. Ya ya ya ya, mhm.
<chuckles> Iya. Heeh. Iya, keras dia. Mhm. Mhm. Oh, iya bener bener. Hmm, bener sih. Mhm. Ya. <chuckles> Bener bener bener. Tapi biasanya yang seperti itu ya, makanan-makanan seperti itu yang suka tuh yang orang-orang besar sih ya, yang anak-anak tuh ka jarang makan itu ya. <laughs> Kayak aneh gitu ya. <chuckles>
Iya. Oh iya, betul. Mereka mungkin belum terbiasa karena kan itu kit kita yang, apa namanya, kita yang makan gitu ya. Kita yang mengenal, dari dulu kan itu mungkin oleh-oleh, orang tua kita bawa, gitu. Nah, kalau kita kan ngarang kan, bawa oleh-oleh, eee, mau ora anak kita nggak terlalu suka, ataupun kadang-kadang nggak bakalan yang kayak gitu, gitu. Biasanya ku mhm.
Mhm. Iya. Mhm, bener banget. Iya. Bener. Mhm. Mhm. Iya, mhm, sih, asalkan coklat ya. Kalau coklat baru tuh berebut. <chuckles>
Nah, itu dia, gitu. Ada juga namanya, apa, yangko. Yangko juga enak tuh, gitu. Manis juga tapi bukan coklat dia, memang ketan. Eee, itu juga pecel, ada kacangnya itu loh. Gitu, pokoknya satu paketlah sama bakpia, wingko gitu, enak juga. Enak juga, seperti itu. Mhm.
Iya. Hmm, yangko. Oh. Oh, ya ya ya. Heeh heeh heeh. Iya iya iya. Bener banget sih. Mmm, bener banget sih ya Mas ya. Memang, apa ya, buat suasana hati kita tuh lebih ceria lagi ya Mas ya. <chuckles>
Benar! Menarik banget memang ini ya Kak ya, obrol-obrolan tentang makanan ini ya. Iya, sama-sama, selamat malam.
Iya, terima kasih, ya Mas ya. Mhm. Selamat malam.

Halo selamat malam.
Halo, selamat malam juga. <chuckles>
Iya gimana kabarnya nih Kak, hari ini nih?
Iya, kabarku sehat Mas, alhamdulillah kabar Mas, gimana kabarnya?
Oke kabarku juga baik nih Kak, nah apalagi kalau ini kan lagi suntuk lagi apa capek biasanya kan kita suka ini ya, apa namanya cari makanan yang manis-manis gitu ya, heeh, biar supaya apa namanya, eee, suasana hati ini tambah ceria seperti itu, heeh, nah.
Mhm, mhm. Mhm, ngobrol gitu ya? Oh, bener banget. Iya. Mhm, bener banget ya. Iya, Mas ada nggak sih kayak apa ya makanan fofo favorit ya, itu kan kadang makanan manis tuh memang semua orang suka gitu ya. <chuckles>
Ya ya ya. Mhm. Betul betul betul, nah, aku ada nih aku baru ketemu nih makanan favorit baru sebenarnya gitu ya wak heeh, waktu itu kan lagi habis ya keluar kota lah ya, wah aku ketemu, apa namanya, cake gitu, cake, eee, sebuah cake, itu kecil sih, u ada yang ukuran kecil gitu ya, wah itu rasanya enak banget loh Kak, ter gitu, heeh, rasanya tuh kejunya tuh, terasa banget gitu dan heeh, gitu ya dan apa, dia baru dikasih topping macam-macam, seperti itu, kayak cheesecake lah seperti itu, mhm, dan, eee, ternyat apa tuh, gimana?
Heeh, mhm. Oh iya, apa tuh? Mhm. Oh. Mhm. Oh iya. Mmm. Oh. Heeh. Mhm, oh gitu ya, memang apa ya kalau mhm, mmm, kalau memang makanan manis tuh apa ya, nggak pernah ada nggak ma nggak enak ya, semuanya enak gitu ya, <laughs> heeh.
Heeh, betul gitu ya apalagi ya hal-hal yang kayak gitu ya, walaupun memang ya enggak bisa sering-sering juga gitu ya karena kan, waduh, itu bahaya juga kalau ini ya, mengingat umur nih kadang-kadang, waduh, jangan deh, ya gitu dan memang mhm, dan ternyata yang aku waktu itu beli jauh gitu ya, eh, ternyata di dekat rumah ada gitu, waduh, itu tambah-tambah gitu ya jadi anak-anak pada doy eee, dia pada minta lagi gitu ya, <chuckles> karena apalagi, eee, jaraknya dari rumah ternyata jauh-jauh amat gitu.
Mhm. Iya. <chuckles> Iya. Mhm, bener banget sih. Mhm. Mmm. Oh. <chuckles> Iya. Mmm, bener sih. Mmm? Oh. Mhm mhm, bener sih, oh iya juga sih ya, Mas, ya, memang apa ya
Mhm, gitu. Kalau Kakak, apa tuh makanan favoritnya tuh, makanan manis favoritnya nih?
Mhm. Iya aku ada juga sih Mas, makanan manis ya, aku lebih suka ini Mas, apa namanya, coklat batang atau es krim, es krim yang belum padat sama apa ya, kayak coklat, aku lebih suka coklat gitu loh Mas, karena kan kalau makan coklat itu aku mau seperti apa pun bentuknya, entah itu bentuk es krim, entah itu bentuk, eee, coklat batang atau gimana, tapi aku semuanya aku suka gitu loh Mas, itu memang apa ya langsung suasana hati aku tuh langsung membaik gitu loh, Mas.
Oke. Oh iya. Oh iya es krim. Oke. Mmm, ya ya ya. Betul, betul. Mmm, gitu ya.

Oh, ada. Itu an apa namanya tuh <sucks teeth> kracik ya? Kracik kalau nggak salah tuh namanya tuh. Jadi kayak dodol tapi dia ada wijennya, gitu. Heeh, kalau dodol kan polos tuh, nah ini dia pakai wijen. Nah itu enak juga tuh aku nyobain, gitu. Bawa
Mhm. Oh. Mhm. Oh, iya iya iya iya. Iya iya iya. Oh. Wajik namanya ya? Hmm, mhm. Heeh heeh.
Eee, iya wajik kayaknya wajik deh, wajik apa kracik ya lupa deh, pokoknya antara itu. Jadi memang kalau dodol kan, ah, di tempatku banyaklah ya, se seringlah seperti itu, makanan kayak gitu. Tapi pada saat aku, ya pulang kampung gitu ya, "Wah, kok enak juga nih," eee, apa namanya, ini ya, wajik, ya, itu tadi. Nah rasanya itu lebih kayak manis, terus juga ada apa, sensasi ininya dari apa, wi wijen-wijennya itu gitu. Jadi nggak polosan, hanya manis doang, gitu.
Heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Wah. Ini benar. Mhm. Kayak gula-gula gitu ya? <chuckles> Iya, kenyal-kenyal gitu ya? Mhm. Bener banget sih. Aku juga pernah, eee, makan itu juga sih, Mas, kayak dodol, tapi bukan dodol namanya. Apa sih namanya itu, ya? Gelamai, Mas. Ah! Gelamai. Kalau gelamai itu kalau kalau do dia sama sih, se saudaraanlah mungkin ya sama dodol itu. Cuma kalau gelamai itu dia bungkusnya pakai ini kayak, eee, tikar tikar yang dianyam itu loh, Mas. Ah, tapi dia, apa nama itu, anyamannya itu letaknya di sini, di apa namanya, di apa namanya itu ya, tempatnya itu, tempat untuk gelamainya itu. Jadi nanti, eee, di apa ya, kayak dibungkus dengan s ka apa, dengan, eee, karpet eh karpet, apa sih namanya tuh? Tikar tikar a tik anyaman itu. Nanti di apa sih, kayak di apa ya, bentuk gitu loh, Mas, kayak bentuk corong gitu loh ya. Ah, itu nanti ada tutupnya gitu loh, Mas. Itu lebih enak rasanya, heeh, dibanding dengan, eee, gelamai yang apa ya, yang kayak dibungkus dengan plastik gitu loh, Mas. Mhm, mhm.
Kal iya, gimana? Iya. Oh, ya ya ya. Iya. Oh. Di mana tuh? Hmm, gitu. Iya. Oh, iya iya, pasti. Mmm, gitu. Iya iya iya, betul juga tuh. Mmm, gitu, betul juga sih. Memang kalau kita kan banyak banget tuh dodol-dodol itu ya, sejenisnya itu, heeh, entah apa gelamai, entah campur ini. Tapi memang paling enak kalau, eee, menurut aku tuh dodol yang warna-warni itu loh, yang kayak kayak permen itu loh, kayak permen melingker itu loh, eee, jadi strip-strip itu. Itu, wah itu enak tuh gitu, nggak nggak ada yang nandinginlah kalau itu tuh, favorit aku, gitu. Karena kan dia lembutnya tuh pas gitu, apa, eee, je kenyalnya tuh pas dibandingin kalau dodol kan agak ada yang keras, ada yang lebih padat gitu. Kalau ini kan, wah enak ditarik gitu, kayak makan permen apa nama chewy gitu kan. Nah itu. Mhm.
Iya. <chuckles> Iya. Wow. <chuckles> Oh, iya? <chuckles> Iya kan. Iya, bener banget sih. <chuckles> Iya. Mhm. Hmm. Iya. Mhm mhm. Oh, <laughs> iya. Ini malah malah dia lebih unik sih, Mas, karena kan yang biasa aku makan itu, gelamai itu kan dia kayak bisa ditarik gitu ya, makannya itu bisa dipotong-potong gitu kan. Kalau ini memang bentuknya keras gitu loh, Mas, tapi, eee, kalau udah dimakan tuh dia kayak lembut gitu loh, Mas. Jadi unik banget gitu loh, Mas, makanannya. Mhm.
Oh, iya. Hmm. Oh, iya?